Setuju sih, Kak. Ya balik lagi sih, ya kayak kita juga harus mengontrol, eee, udah sampai tahap mana gitu kan, eee, pajaknya ini di dinaikkan kalau misalnya memang kayak tadi aku bilang, dirasa udah tidak masuk akal, ya kita harus bersuara, gitu. Ya tapi kalau misalnya selama pajak ini kita naikkan dan berdampak baik ya kan, kita nggak tahu ya ke depannya ya, kalau misalnya aja ya kita nggak tahu, bisa aja bisa berdampak baik, ya mungkin boleh aja. Kan sebenarnya, eee, naik atau turunnya kayaknya sih kita nggak masalah, yang penting sasarannya itu tepat juga kan Kak, dan kita benar-benar merasakan fasilitas dari pajak yang kita bayar itu kan, Kak?
Hmm, paham gitu kan. <laughs> Iya. Hmm. <laughs> Emang. Iya. Mhm. Betul banget. Iya, makanya kalau aku punya pendapat sih kadang yang seperti yang aku bilang tadi, Kak. Seharusnya orang yang kaya diambil pajaknya lebih banyak, kemudian orang-orang yang ekonominya lemah, yang terkategori miskin, itu yang didapatkan fasilitasnya. Seperti misalnya mereka mau ke rumah sakit gratis, sekolah gratis, itu kan m jadinya Indonesia ini akan benar-benar bisa mementaskan kemiskinan Kak, gitu.
Mhm. Iya, apa Kak? Mhm mhm. Iya Kak, bener sih, Kak. Padahal ya BPJS juga bayar sih, Kak.
Mhm. <laughs> Iya tuh kan. <laughs> Iya, terima kasih Kak sudah mau ngobrol malam ini, Kak.
Wah seru banget sih Kak kalau kita ngobrol, kayaknya nggak ada habisnya deh, Kak. Iya, makasih juga ya, Kak.
Thank you ya, Kak.